Okay, ja, das ist doch auf jeden Fall machbar. Ähm, und wie ist 'n dein Schlaf? Hast du fest also, hast du feste ja, eine feste Schlafroutine? Oder würdest du sagen, es ist du gehörst eher zu den Menschen, wo das sehr un unterschiedlich ist?
Mhm. Na, mehr oder weniger. Also, ich würde schon sagen, dass es einigermaßen Schlaf äh, fest ist. Ähm, jetzt nicht, dass es auf die Minute genau jeden Tag gleich ist, aber ich würde sagen, ich gehe immer so meistens in der Zeit von, ja, 23:00 bis 23:30 schlafen und schlafe dann so meine, ja, 6 bis 7 Stunden.
Mhm. Mhm. Okay, ja, das ist doch super. Ähm, das ist auf jeden Fall 'n guter Durchschnitt, würde ich sagen. Genau. Und für diese Sachen, die du dir vorgenommen hast, was ja richtig gut ist du hast ja gesagt, du würdest gerne mal vielleicht auch so 15 Minuten Zeit zwischen den drin oder Pausen einbauen, und das sind ja auf jeden Fall so kleinere Schritte erst mal und deshalb auch absolut machbar, weil kleine Schritte kann man immer viel leichter umsetzen, als wenn du jetzt dir 'nen komplett neuen, hm, Tagesablauf machen möchtest, ne? Ähm, genau und wo wir beim Thema Tagesablauf bin sind, da kann's helfen, wenn du dir vorher schon deinen Tag richtig durchstrukturierst. Also, dass du dir festsetzt, „von dann bis dann arbeite ich“, dass du deine kleinen Pausen auch schon mit reinschreibst. Du kannst das ja entweder am Computer in 'ne Tabelle schreiben oder auf Papier, sodass du deinen eigenen Arbeitsplan schreibst, weil du bist ja jetzt dein eigener Chef. Ähm, es klingt 'n bisschen trocken, aber es kann dir helfen, f eine Richtlinie zu finden, dass du dann nicht durcharbeitest, weil das passiert ja grade bei Selbstständigen häufig, dass sie dann durcharbeiten und in diesem Flow sind, in dem Workflow und dann die Pause komplett vergessen. Ähm, da kann man sich auch kleine Wecker stellen zum Beispiel, dass du dann auch festlegst, was du in dieser kurzen Pause machst. Vielleicht 'n paar Übungen, sich 'n bisschen strecken, kurz an die frische Luft oder einfach mal kurz weg vom Schreibtisch. Das kann alles helfen. Da kannst du ja das planen, wie du das für dich brauchst.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Oh ja. Mhm. Ja. Das hört sich erst mal gut an. Ähm, das ja, so 'n bisschen, was das Problem ist bei mir, dass es eben äh, ich würde es tatsächlich mehr oder weniger so derzeit bei mir jetzt beschreiben, dass ich erst am Morgen weiß, was so den Tag über ansteht und ich finde das irgendwie 'n bisschen blöd. Ich hätte das gerne 'n bisschen irgendwie organisierter, strukturierter, ähm, sodass ich irgendwie die Möglichkeit habe, da mir so feste Blöcke einzuplanen. Ich weiß nicht, ob das realisierbar, ob das umsetzbar ist, aber dass ich weiß, zum Beispiel „Okay, von 7:00 bis 10:00 mache ich diesen Bereich, dann nehme ich mir 'ne Stunde Zeit, gehe vielleicht zum Sport oder oder mache 15 Minuten 'ne kurze Pause, bewege mich“, wie auch immer. Also, das wäre mir eigentlich lieber, aber ich hatte da bisher noch keine Anhaltspunkte oder gute Apps gefunden oder irgendwas in der Richtung. Ähm, de denkst du, das würde Sinn machen, grade in der Selbstständigkeit? Oder das ist ja auch sehr abhängig von dem, was ich mache, oder?
Mhm. Mhm.